Olha, hã, é uma questão bem, eh, complexa isso, né, porque os sonhos, normalmente, são sempre muito intensos, são sempre tão, eh, possíveis, né, pela pessoa, na nossa cabeça, hã, e às vezes, infelizmente, a gente precisa ponderar, né. Hã, eu sou daquela, eh, falando de mim, por exemplo, meu marido, ele é muito mais racional do que eu, eu sou muito sonhadora. Hã, quando a gente decidiu, por exemplo, imigrar, nunca foi um sonho meu, a gente imigrou, saiu do Brasil, e veio para Portugal. Hã, nunca foi um sonho, mas quando ele levantou, eh, essa possibilidade, eh, eu sempre digo que ele levanta a bola e eu chuto para o gol, né. Ah <laughs>
Claro, aham. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Hum. Sim. <laughs> É uma equipe é uma equipe perfeita, né, basicamente. <laughs>
Perfeitíssima, exatamente. Tanto é que ele diz, às vezes, que tem até medo de mim falar alguma coisa, porque ele sabe que se ele me falar, eh, eu comprar a ideia, eu vou tornar aquele aquele sonho em realidade, sabe. Então, para mim tudo é muito possível. Então, eu sou daquele que acredita sempre nos sonhos, sabe, que eu acho que vai ser possível realizar.
Hum. Sonho em realidade. Aham. Aham. Aham. Mas me conta então, como é que foi, assim, essa ideia, como é que surgiu essa ideia, como é que passou de um sonho para realidade, como é que foi que que vocês concretizaram esse sonho?
<laughs> Olha que interes Olha, muito interessante lembrar, porque assim, hã, fazem 3 anos, vai fazer 3 anos agora, que a gente fez essa essa mudança de vida, essa decisão, hã, e surgiu na pandemia, a gente estava eu tinha feito uma cirurgia, então eu estava afastada do trabalho, e também teve a pandemia, né, então a uma cirurgia muito delicada na cabeça, eh, e precisei me ausentar totalmente do trabalho. É. E o meu marido, ele ficou comigo, né, ele também não trabalhava, para poder estar comigo, então a gente passou muito tempo juntos nesse processo, né, de acabou né, a gente se conectou ainda mais, né, hã, então enfim, e aí do do momento, ele falou: <clicks tongue> "Vamos embora para Portugal", eu: "Hã?".
Hum. Aham. Olha. Aham. Uhum. Nossa. Aham. Nossa, que legal. Uhum. Uhum.

Ai, que bacana. É muito bom lembrar desses momentos porque, eh, faz a gente ter orgulho, sabe, da trajetória. Eh, mas não foi fácil, eh, a gente pensa sempre que vai ser, que vai ser, "ai, é perfeito, os primeiros dias", e de fato foi maravilhoso os primeiros dias, a gente pensou: "Meu Deus, a gente fez isso mesmo?". Mas, assim, 2 meses depois, meu marido não estava conseguindo trabalho, e a gente chegou no período de inverno, que aqui na Europa é bem f bem difícil, e aí 2 meses depois, meu marido estava praticamente querendo ir embora de novo, porque já tínhamos gastado muito do dinheiro que a gente trouxe e precisava repor, né, dinheiro acaba. Então, ah, 2 meses depois a gente ele pensou, né, eu não não estava nessa fase ainda não. Eu sou daquela, como eu disse, que pra desistir de algo é mu muito difícil, eu não desisto das coisas, eu sempre penso no lado positivo. E eu estava curtindo demais, mas ele já é mais racional, então ele estava preocupado. Mas aí 2 meses depois, pronto. Aí a gente teve que apertar um pouco, foi aí que essa minha amiga entrou, eh, e conseguiu, né. Já tinha tentado outras coisas, mas não tinha funcionado, até que deu certo pra isto, e e ele conseguiu trabalhar. E aí foi, assim, dando mais uma aliviada, curtindo mais a possibilidade de da nossa decisão, apesar de a gente não ter se arrependido em decidir voltar simplesmente do nada, mas sim, pelo medo da situação financeira, né. Mas, graças a Deus, funcionou bem, e hoje a gente já tem 3 anos, e muito feliz pela decisão tomada. É.
Aham. Claro. Aham. Uhum. Aham. Nossa. Uhum. Aham. Aham. Claro. Aham. Uhum. Sim. Claro. Uhum. Uhum. Aham. Uhum. Claro. Olha, é bem um tempo considerável, né. As pessoas, ah acho que, assim, né, eh, as pessoas acham que quando você chega e realiza o sonho, hum, o sonho, tipo, tá pronto, né. "Realizou o sonho aí, <laughs> não tem que trabalhar pra manter o sonho". "Tá tudo bem, já realizei meu sonho e tal, não sei quê"
Sim. É. <laughs> Mas é bem assim. É, pois. Mas não é assim, né?
Aham. Não, né, a pessoa também tem que trabalhar um pouco, também, pra manter aquilo depois, né, pra manter o sonho ativo, né. <laughs> Olha, gostei muito de falar com você, muito obrigada por compartilhar as suas experiências comigo, tá? Até uma próxima.
É verdade, é verdade, é verdade. A Eu que agradeço. Tchauzinho.
Tchau, tchau.

Nunca tinha passado na minha cabeça isso, né.
Mas assim do nada ou ele já conhecia, tinha parentes?
Totalmente! Segundo ele, segundo ele, ele já pas pensava sobre isso, mas não em Portugal. Pensava para um outro país, mas ele nunca me falou. E, em um determinado momento, ele falou de Portugal. Eu tenho um eu tenho aqui em Portugal uma a minha afilhada que já mora aqui há mais de 20 anos na Europa no geral. Mas ela não foi a a ass tipo incentivadora e nem foi o motivo, sabe, de vim. Porque a gente nem queria estar no mesmo lugar que ela. Por coincidência, eu digo que, eh, o nosso bai lugar que decidiu escolher a gente, porque a gente estava querendo ir para um outro sítio, <chuckles> e acabou que sendo esse. E aí, o meu marido fal Hã?
Hum. Uhum. Sim. Aham. Uhum. Olha, que legal. Uhum. <laughs> Aham. Aham, mas você vai mas você ainda, eh, quando você estava se preparando pra vir, você chegou a falar com essa com essa pessoa que você conhece ou não? Só falou aqui? Como é que foi?
Sim, sim. E, por acaso, ela foi fundamental pra esse processo Eh, a gente nem imaginava que ia precisar tanto de alguém. E, quando a gen quando a gente começou a pesquisar, na época, falava-se muito sobre vim como manifestação de interesse. É. E depois se eh, vir como turista. Depois, se decidir ficar mas a gente disse: “Não, eu não quero assim, eu quero iss que seja de uma forma correta”. E e eu fazia um trabalho de hospedagem pet na minha casa nesse período de de pandemia. E foi assim, um sonho. Esse foi um sonho realizado, porque, apesar de início, porque foi só no nosso apartamento eh, eu amo pets, né, eu sou mãe de pet, então assim, estava estava uma delícia. E eles estavam Portugal estavam interessado em startups, né. Pessoas que tivesse, eh, uma ideia empreendedora super diferente. E eu apliquei ao visto de Startup Visa, né, que é de empreendedor.
Olha, que legal. Hum. Sim. Uhum. Aham. Olha! Aham. Que legal. Hã. Hã. Uhum. Ah, que legal! Aham. Uhum. Aham. Ah, legal, então você que você, eh, a o seu sonho de de, eh, ser, eh tratar de pet, você acabou, eh, juntando com o sonho de vir ir para uma outra um outro país?
Sim.